Seçim yaparken "mükemmel" beklentisini nasıl kırıyorsun?
Eee, öncelikle kısa somut çözümler bulmaya çalışırım. Eee, düşündüğüm konu hakkında veya bir karar vermem gerekiyorsa bir konu hakkında. Onu küçük parçalara bölüp, eee, somut kararlar veririm.
Hı hı. Tamam. Anladım, eee, ama illa böyle bir kı nasıl desem, bir sorun varmış gibi düşünmek istemiyorum da daha böyle genel bir yerden bakacak olursak mesela, eee, bir seçim yapman gerekiyor. Örnek veriyorum, eee, bu okulla alakalı bir, eee, tercihin olabilir mesela ya da bir geziye gideceksin, nereye gitmek istiyorsun? Genelde bu konularda böyle en harika, eee, en, eee, optimum şeyi mi ararsın yoksa birazcık daha akışa mı bırakırsın bu tercihlerini?
Aslında daha önce hep, eee, mükemmeliyetçilik, ııı, konusunda takıntılı bir insandım. Yani, okul konusunda olsun, işte ooo, seçim, okul seçimleri yaparken hep, eee, mükemmel okul olsun, eee, veya işte i-iş ararken mükemmel işi bulayım falan. Ama sonra fark ettim ki yani benim için çok vakit kaybı oluyor. Eee, yani, mesela en son işimi bulurken sürekli işte başvuru yapıyordum, eee, firmalara, ofis işi olsun veya işte evden de çalışayım biraz, falan. Ama sonra fark ettim ki, yani, eee, hemen atılsam, işte her gün %1 koysam 1 sene sonra çok farklı yani. Bir 35 kat daha fazla oluyor.
Hıı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Haklısın, aslında doğru söylüyorsun. Eee, peki, madem eskiden mükemmeliyetçi bir yerden baktığını söyledin, birazcık geçmişe gitmek istiyorum. Eee, sence bu mükemmeliyetçi tavrının arkasında, eee, ne vardı? Geçmişe dair hatırladığın belki ilk, eee, bu yaklaşımı ne zaman geliştirdiğine dair aklına herhangi bir şey geliyor mu?
Hı hı. Hı hı, aslında bu konunun hakkında bir araştırma yaptım. Yani, neden, eee, mükemmeliyetçilik takıntım var, yani, neden işte, ııı, sürekli mükemmel zamanı bekliyorum falan. Eee, biraz daha eskiye gidersek, eee, bu ailemin bende çok, eee, yani, çok da demeyeyim de, ailemin benim üzerimde oluşturduğu kontrolcü, eee, yapıya kaçıyormuş, onu öğrendim. Yani, o da bana geçmiş. Ben de işte böyle her şeyi, he işte her şey kontrolüm altında olsun, her şey elimin altında olsun, eee, e, aslında o bizi mükemmeliyetçi zihne itiyormuş diye öğrendim.
Hı hı. Hıı, anlıyorum. Hı hı. Hı hı. Anladım. E, aslında dediğin gibi, eee, çocukluğunda belki kazandığın bir alışkanlık veya ailenin ister istemez belki senin üzerinde oluşturduğu bir baskı ya da, eee, seçim, eee, biçimi olabilir gerçekten. Mesela çocukluğuna gittiğinde örnek veriyorum, en basitinden bir işte, eee, alışverişe çıktınız, belki okul alışverişi, belki bir giysi ya da oyuncak. Bir şeyi seçerken mesela zorlanıyor muydun? Yani, şunu seçeceğim ama bunun busu iyi ama bunun da busu iyi. O yüzden en iyisini seçmekle alakalı mesela, e, böyle bir yaklaşım var mıydı daha çocuk yaşta bile?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, hatırladığım kadarıyla ufak küçük örnekler vereceğim. Eee, yani, mesela işte anneannemle pazara gidiyorduk. Eee, pazarda işte birkaç meyve, birkaç sebze, işte oyuncak falan, hani, beğenirdim. Ya, işte derdi, a, şurada daha ucuz, oraya gidelim, oraya bakalım. Hani, e, ve kı mesela kıyafet, eee, yengemle alışverişe çıkıyorduk kıyafet almaya. İşte alışveriş merkezine gidiyorduk. Bulduğum bir şey. A, işte orada daha güzel, orada daha mükemmel. Hani, eee, aslında o yönden içimde bir o kontrol hissi, o, yani, sürekli kontrol altında olsun, nerede işte en iyisi, o kalmış, onu fark ettim küçüklüğümden.
Tabii, olur. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Aslında hep böyle, eee, bu bazen işte fiyatla alakalı bir, eee, farklılaşma olabilir. Belki daha güzel, daha estetik senin için daha kullanışlı bir şey de olabilir. Devamlı bir başka tercihe de bakma, eee, arayışına gittiğini görüyorum. Peki, eee, daha sonrasında mesela bu birden fazla seçeneği değerlendirdikten sonra kafanda bir, eee, mukayese yapıyor muydun mesela? Hani, hangi kriterler gerçekten senin için belirleyici oluyordu? Eee, buna istersen eee, kıyafetin üzerinden de örnek verebilirsin ya da okumayı başladın mesela, eee, okumaya başlamayı seçtiğin bir kitap üzerinde de söyleyebilirsin aklına herhangi bir örnek geliyorsa.
Evet. Evet. Hı hı. Hıı. Tabii. Eee, pe mesela yani, bir konu hakkında seçmem gerekiyorsa mesela bir kitap alacağım diyelim. Eee, o kitabı almak için 2 günüm varsa mesela, o sürenin sadece yarısını, eee, aramakla kullanıyorum. Eee, o geri kalan %30'unu da, yani, hemen satın alma, karar vermeye, uygulamaya geçiyorum. Eee, o kalan, eee, %20'lik vaktimde de, hani, eee, e ekstra seçenekler, eee, işte, tekrar, yani bir pekiştirme yapıyorum.
Hı hı. I hı. I hı. A, mutlaka bir aslında bir, eee, tekrardan bir düşünme yapıyorsun bu konuda. Anladım. Peki, bu "satın alma" dediğin için, merak ettiğim için soruyorum aslında. Eee, bir şeyi tabii ki karar verme noktasında, hani, başka seçenekler arasında, eee, zorlanıyor olabilirsin ama bu seçimi yaptıktan sonra gerçekten bunu alıp almaman da mesela senin için tekrardan, eee, hesaba kattığın ve üzerine, eee, düşündüğün bir sürece dönüşüyor muydu?
E evet. Hı hı. Eee, evet, aslında oluyordu. Çünkü bi ya, bi bir şeyi aldım diyelim. Sonra onun arkasından hemen, eee, internette o o ürün hakkında bir araştırma yapıyorum işte. Sonra onun a bi birkaç euro daha ucuzunu bulduğumda "A, işte daha ucuzu varmış, niye bunu almadın?" falan da aslında pişmanlık duyduğum oldu ama sonra fark ettim ki evet.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Pişmanlık duyduğundan da bahsettin. Eee, bir şey anlatıyordun galiba.
Imm, eee, sonra fark ettim ki aslında, yani, yaptığım seçimler aslında o anı şekillendiriyor ve şu anda, eee, o konularla meşgul olduğum zaman aslında şu anki cebimden para veriyormuş gibi zamanımı, eee, çaldığını fark ettim.
Hı hı. Hımm, anladım. Aslında evet, dediğin gibi, eee, bir yerlerde, işte, eee, belki birazcık daha ucuz olsun diye, eee, bir ürünü daha ucuzunu bulmaya çalışırken aslında bir yandan da bunun maliyeti aslında sana zaman olarak, eee, eksiliyordu. Bunu zamanla aslında biraz daha öğrendiğini ve fark ettiğini, eee, anlıyorum. Peki, mesela bu karar alma süreçlerinde, hani, birden fazla seçenek mesela arasında kaldığında, hani, bunlar için uyguladığın böyle bazı teknikler var mıydı? Atıyorum, işte, eee, eee, önce en kö en kötülerine elerim ya da, işte, ne bileyim, önce şunlara dikkat ederim, eee, bu sayede, eee, arama ııı, da aramam için bakmam gereken şeyleri, böyle, bir sınırlandırırım gibi, böyle, bir yaklaşımın var mıydı?
Aynen. Hı hı. Tabii, önce, eee, yani, tam olarak neyi aradığımın, hangi kriterleri aradığımı, ııı, bulurum. Ya, mesela bir t tıraş makinesi arıyordum geçen gün. Baktım ben internette, işte, ço çok fa fa fahiş fiyatlara var, farklı fiyatlara var. Sonra, "Benim aradığım kriterler sadece ne olsun?" dedim. Eee, yani, iyi kessin, işte, üç üç tane bıçağı olsun. Eee, hani, şarjı da 1 saat gitsin.
Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Gayet iyi.
Sonra b bu bu filtreleri koyduğumda, iii, yani, o mesela €10'ya buldum bir tane, ucuz tıraş makinesi. Sonra onu aldım. Yani, bu sonra baktım ki aslında, iii, eee, yani, aradığım kriterleri gerçekten filtreleyince çok da vakit kaybetmeme gerek yokmuş. Yani, direkt aldım çıktım mesela.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Aslında evet, belki de teknoloji sayesinde bu kararları vermek birazcık daha kolaylaştı. Hani, geçmişte bunun için belki de mağaza mağaza gezmen gereken bir dönemdeyken, eee, ve hatta, eee, ihtiyaçlarınla u ürünlerin içindeki özelliklerin eşleşmesini dahi mesela takip etmek zorken şu an hepsini bir tıkla yapabiliyorsun. Bu zaman tasarrufu, mesela, bu senin karar alma süreçlerini nasıl etkiledi? Belli ki hızlandırmış ama daha başka mesela gözüne çarpan, eee, bir artısı daha oldu mu?
Evet, ııı, yani, a aslında internette araştırma yaparken, ııı, filtrelemenin, yani, gerçekten benim, ııı, nelere ihtiyacım var ve, hani, o milyonlarca ürün arasından en kısa sürede nasıl bulabilirim, eee, o yani, o işime yaradı, onu fark ettim diyebilirim.
Hı hı. Çok güzel, çok güzel. Eee, ürünler üzerinde fazla konuştuk. O yüzden birazcık daha, aslında, büyük kararlar üzerine de, eee, gitmek isterim. Mesela, üniversite tercihini yaparken nelere dikkat ettin? Orada, mesela, mükemmeliyetçi tutumunun devam ettiği yıllar mıydı?
Tabii. Evet. Aslında, evet. Iıı, yani, daha çok, ııı, işte şehir dışı olsun, ııı, güzel bir bölüm olsun, okulu bitirdikten sonra işte illaki o bölüm üzerinden gideceğim ki hayatım mükemmel olsun falan. Ama sonra, yani, o tabii o mükemmeliyetçi hissimi bi geride bırakmam gerekti ve seçim yapmam gerekti. Sonra fark ettim ki aslında hayatımız, yani, o sadece o yaptığımız seçimlerden ibaret değil ve yani, mükemmel olan da hiçbir şekilde mükemmel olan da gelmiyor, yani. Sadece o anki yaptığımız seçimler ve sonrasında o yaptığımız seçimlerin sonuçlarını yaşadığımızı fark ettim.
Hı hı. Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Evet. Eee, aslında, evet, yani, bir kelebek etkisinden de bahsediyorsun bir yerde, hani, aldığın, eee, kararların, eee, sonuçta devamında neler getireceğini her zaman öngöremiyorsun. Eee, dolayısıyla ilk başta harcadığın efor, eee, belki de senin gerçekten, eee, en doğru karar alıp almamanın üzerine çok az bir etkisi olan da bir şey bir yandan. Ama, eee, buna rağmen hâlâ, eee, çaba harcamışsın, eee, bunun için. Peki, kariyer noktasında, hani, üniversite tercihinden, mesela, memnun kaldın mı, bu izlediğin yöntemi, eee, takibe takiben, mesela, memnun muydun bu sonuçtan?
Evet. Evet. Eee, ı ı ilk başta memnun değildim. Iıı, fakat sonrasında fark ettim ki, yani, aslında, ııı, bu yolda benim olmam gerekiyormuş, ııı, ve, yani, aslında o yoldan sonra da, ııı, yani, kendi daha daha çok gelişim odaklı bakmaya başladım. Yani, mükemmeliyetçi değil de işte şu gün şuna odaklanayım, şu saat şuna odaklanayım, hata yapayım, ııı, hatalarımdan öğreneyim, yanlış alayım. Ama benim için şu an e önem, daha önemli olan kısım mükemmeliyetçilikten beklentimden. Eee, o hataları tekrardan yapmamak mesela.
Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Hımm. Anlıyorum. Aslında güzel bir farkındalığa erişebilmişsin, hani, bu, eee, ufak, ımm, serüvenin sonucunda. Artık dedin ki mükemmeliyetçi olmaktansa aslında, eee, aynı hataları tekrar etmemek benim için daha önemli bir yere geldi. Bu noktada mesela, eee
Evet.
şeyi merak ediyorum, bir yarda bi birazcık da belki kadercilik mi var aslında, ııı, sonunda bilemiyorum, hani, çünkü, eee, her şey aslında bir sebeple olur gibi belki bir yerden de bakıyor olabilirsin ama her şeye rağmen bir karar aldıktan sonra aslında başına ne gelirse gelsin, eee, daha iyi daha daha ileriye aslında kendini, eee, taşımaya çektiğinden bahsettin. Bu mesela senin üzerinde, eee, bir bir çeşit sorumluluk oluşturuyor mu? Kendini mesela bu konuyla alakalı, eee, sıh sıkıştırdığını ya da baskıladığını düşünüyor musun?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, aslında, daha önce, eee, çok fazla sorumluluk sahibi olmayan biriydim. Yani, o on on sekiz, 19, 20 yaşıma kadar, eee, genelde. Fakat ondan sonra fark ettim ki, üüü, günlük olarak yaşadığımız şeyler, yaptığımız şeyler bize anlık olarak geri bildirim veriyor. Yani, eee, mesela, işte birazdan dışarı çıkacağım ve onu yapacağım, b bir şey yapacağım ama o yaptığım şey bana direkt anında geri bildirim verecek ve o o geri bildirimle ilerleyeceğim, öğreneceğim yani. Im su fark ettim ki, yani, aslında, eee, bi ömrümüzün sonuna kadar, eee, s her gün bir şeyler öğreneceğiz, deneyeceğiz, hatalarımızdan ders alacağız diyebilirim.
Evet. Hı hı. Hı hı. Anlıyorum. Aslında evet! Çok güzel! Peki, ooo, biraz da o zaman konuyu, eee, başka bir tarafa çekmek istiyorum, aslında. B bütün bu deneyimlerinin, aslında, sonrasında, eee, geldiği noktayı görebiliyorum gerçekten. Eee, sence bu süreç esnasından ailenle olan diyaloğun nasıldı? Hani, çünkü, aslında, bu mükemmeliyetçilik, emm, tercihinin birazcık ailenin dolayısıyla sana geldiğini daha sonrasında keşfederek bulduğunu söylemiştin. Eee, hayatın ilerleyen dönemlerinde, mesela, bu kararları alırken hatalar yaptığında ya da işte kendini geliştirmeye çalıştığında, mesela, ailenle olan, eee, ilişkin nasıl şekillendi?
Tabii. Hı hı. Eee, öncelikle şöyle söyleyebilirim, eee, ailem tabii karşı çıktı. Aldığım son zamanlarda aldığım birkaç kararda. Yani, çünkü onların bakış açısı biraz daha duygusal ve geleneksel zihniyete sahip. Eee, yani, çünkü, hani, o ortada bir sorun vardır ve o sorunda alınması gereken bir, eee, aksiyon vardır. A a eee, ama benim stratejim şu anda mükemmeliyetçilik zihninden çıktığım için, eee, yani, strateji ve kazan kazanımdır, yani, benim için.
Hı hı. Evet, anlayabiliyorum. Hı hı. Hı hı. Evet, aslında, eee, o açıdan ailenle senin beklentilerin artık eskisi kadar örtüşmemeye başladı. E, peki bu aranızda mesela, emm, nasıl desem? Eee, belli ki ufak da olsa, böyle, bir, eee, zıtlığa yol açmış. B eee, bu süreci yönetirken mesela, eee, ailene bu durumu nasıl açıkladın? Hani, "artık benim hayatım tabii ki, bu kararları ben vermeliyim" gibi bir yerden mi gittin yoksa, eee, bazı şeyleri belki gizleyerek ya da, eee, çok daha öncesinden aslında kendi fikirlerini karşı tarafa, böyle, empoze etmeye çalışarak mı acaba bu süreci yönettin? Biraz onu da konuda bilgi verebilir misin?
Evet. Hı hı, tabii. Iıı, aslında, yani, gerçekten, eee, b seçim yapmam gereken bir dönemdeysem belli konularda, eee, o zamanlar ailemle ilişkimi biraz daha, eee, az tutmaya çalışıyorum. Yani, şu an onlardan uzak yaşıyorum. İşte, hani, haftada 1-2 haftada 1 konuşuyorsak, eee, ayda 1 sadece gelişmeleri haberdar etmek için, eee, kullanmaya başladım. Yani, mesela şu an şu anda bir, eee, şu anda demeyeyim de bi birkaç ay önceyi mesela işim yoktu. Iıı, işte, sürekli onlarla konuştuğum zaman duygusal tepkiler vermeye başladılar. İşte, korku, heyecan falan. Tabii, ben de orada biraz daha limit koydum diyebilirim. Hem kendi zihnimi korumak için hem de karşı, işte, aileme karşı. Daha,
Evet. Hıı. Çok ilginç. Hı hı. Anlıyorum. Evet. Hı hı. Çok haklısın. Aslında evet, burada hem kendini hem de aileni de aslında dir yandan da düşünerek, eee, çok ilginç ama bir yandan da basit bir teknik geliştirmişsin. Hani, daha az diyalog kurarak aslında o insanları, yani, aileni, eee, senin karar alım süreçlerine ve hayatına daha iz daha az dâhil ettiğin bir süreç. Eee, belli ki bu senin için konforlu bir yöntem olmuş. Kulağa da bu arada, hani, gerçekten bir yandan da akılcı da geliyor. Eee, çok teşekkür ederim, hani, eee, bu sohbetin için. Ben çok keyif aldım, ağzına sağlık.
Evet. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Senin için de öyle hoşça kal.